Me dói muito, porque, assim, incomoda, porque é família. Então você pensa, assim, depois dos pais da gente, que que a gente tem? Família. E aí eu escuto isso da família. Então
É. Aham, sim, sim. É, é complicado mesmo, assim. É é é é importante, eh, tentar conversar, ter ter uma conversa um pouco mais séria, mais profunda ali, né. Não não quando tiver com os nervos um pouco à flor da pele ali, porque realmente não é a melhor solução, vai acabar dizendo coisas que pode se arrepender depois. Exato, mas assim, quando tiver num momento propício em que as 2 pessoas estejam preparadas para uma conversa, assim, é importante pontuar, sabe? Porque imagina, eh, se você não não não estabelece isso, vai continuar acontecendo para sempre, né.
Vou perder o controle. Vai, vai. E esse é o grande problema. É porque se eu não corto, se eu deixo. E aí eu tenho A única maneira que eu estou encontrando de cortar é: não responder, ou levantar e desconversar, ou sair do assunto e fugir de responder, porque pra cortar eu vou acabar sendo grosseira.
É, assim, no curto prazo.
E pra deixar perguntar vai ficar me minando aquilo ali pra sempre. Fica pesa, pesa. Bota a gente lá embaixo.
É, sim, sim. É, no no curto prazo realmente, né, dá para fazer isso, né né, sair um pouco ali da conversa, ignorar um pouco, mas a longo prazo, eh, seria interessante, de repente, ter essa conversa, sabe. Essa conversa assim, jogar um jogo mais aberto pra realmente
Conversar. É. Uma hora vai ter que rolar esse papo.
É exatamente, exatamente.
É, até por causa da questão da confiança. Você quer ter confiança em mim de falar? Você também vai ter confiança de escutar.
Exato, exatamente.